Dunque, ehm, vengo a chiederti un consiglio, ehm, su come, <exhales> ehm, cercare di gestire, <clicks tongue> ehm, ehm, questa cosa coi clienti perché, mhmm, non mi piace. È un aspetto del mio lavoro che che davvero mi mi crea disagio. Ehm, però mi rendo conto che, ahimè, eh-eh, purtroppo quando si è liberi professionisti, no, c'è anche questa questa parte di di di dover andare a seguire i pagamenti perché perché purtroppo davvero ho dei clienti che, ehm, insomma se non vai a ricordare, a spronarli pare che, ehm, insom un po' è come se s no non capisco se lo fanno apposta, se si aspettano se questo fa parte proprio della normale procedura. Ehm, però mi mettono in questa condizione davvero che no non mi pagano, passano passano tanti mesi, ehm, e quindi a un certo punto io <exhales> devo <chuckles> devo in qualche modo, no, ehm, aprire, ehm, un canale per per per sapere, no, se c'è c'è stato un problema, se hanno i miei dati. Insomma, ehm, però davvero m mi dispiace perché <clicks tongue> perché io vorrei che fosse tutto così naturale, no, come come io lavoro bene, mi aspetto anche lo lo stesso atteggiamento da da parte da parte loro.
Mh.
E non trovo non trovo per niente corretto io q questa cosa che devo andare io a sollecitare ehm, ehm, i pagamenti, insomma. Quindi volevo chiederti, intanto se secondo te è è giusta questa questo questa cosa, uhm, e eventualmente come poter fare in modo da non essere perché io lo percepisco come
Certo.
non lo so, un qualcosa davvero di di di brutto, no, dover chiedere a qualcuno che ti paghi.
Mh, certo. Allora, specifichiamo proprio, ehm, il fatto che sentirsi a disagio, come mi hai appena descritto, è assolutamente normale, quindi non sentirti tu, diciamo, come se fossi in difetto oppure con qualche problema, come se tu fossi la sbagliata. No, è la cosa giustissima, soprattutto quando uno fa un buon lavoro, è logico aspettarsi di essere pagato, ehm, il giusto e poi anche soprattutto nelle tempistiche, ehm, descritte o in cui ci si è accordati. Quindi, vai tranquilla, è assolutamente normale sentirsi così, quindi hai la mia piena, ehm, comprensione. Vorrei solo farti qualche domanda in più, per capire meglio il contesto, in modo poi da darti un suggerimento, mhmm, il più utile possibile, o almeno spero che sia veramente così. Allora, innanzitutto, tu hai detto che fai, ehm, ehm, le cioè, la-lavori, okay, e fai dei progetti, ma il rapporto che tu hai con questi clienti, datori di lavoro, com'è? Nel senso, vi vedete spesso? Non vi non vi vedete mai? Vi capita di avere anche dei meeting di persona? Cioè, n vi incontrate, fate cene aziendali, pranzi aziendali? Non lo so, quindi parlami un attimo del rapporto professionale, ma anche personale, che hai con coloro che dovrebbero, ehm, darti i soldi.
Sì. Sì, allora, ehm, diciamo che io ho, uhm, un rapporto diretto con quello che è il mio datore di lavoro, cioè colui che mi commissiona dei lavori. Uhm, quindi è è un è un'agenzia è un'agenzia per cui che ha fiducia in me, ehm, che però, uhm, tratta diciamo con dei clienti finali. Quindi io i clienti finali, ehm, mhmm, <clicks tongue> ehm, li li incontro in occasione di eventi, fiere, no, mhmm, tu una serie di di situazioni, ehm, per cui, ehm, chiedono la mia professionalità e però il pagamento comunque avviene tramite un'agenzia, okay. Io di fatto non so non conosco quali sono le condizioni contrattuali a livello di, ehm, tempistica di pagamento, però si si presuppone che, eh, po possono essere di solito 3 mesi? 6 mesi? Però mi trovo invece ad avere dei pagamenti arretrati addirittura di più di 1 anno fa, che che poi dopo eh, diventa un problema, no, a livello di fatturazione, perché ogni anno, no, ci sono dei degli scaglioni. Insomma, questa cosa mi mi sta un po' davvero turbando, anche dal punto di vista proprio
Mh-mh-mh. Okay. Ah, beh, è ovvio.
ehm, di di gestione. Ehm, però al di là di questo, io a questo punto chi è che devo, ehm, pressare? Perché io lo segnalo alla mia agenzia. Ehm, con alcuni clienti finali in realtà, uhm, c'è un rapporto insomma io li conosco, quindi, ehm, no non capisco dove dove dove avvenga l'intoppo, e soprattutto non capisco perché io debba, mhmm, sollecitare anche più volte, no, questa cosa.
Mh-mh, certo. Beh, ehm, sicuramente, diciamo, il mhmm, questo è il classico problema, chiamiamolo, uhm, all'italiana, dove la burocrazia tra contatti, passaggi di aziende, ehm, chiamiamoli appunto c ehm, clienti, allunga tantissimo questo, ehm, processo qui. Ma, è una cosa, appunto, molto, diciamo, ehm scomoda, ma è anche, in un certo senso difficile da, ehm, sistemare perché quando ci sono tra tanti passaggi burocratici, è un po' una cosa, diciamo, ehm, quasi naturale purtroppo per il nostro paese quando non dovrebbe comunque essere qui. Ciò comunque non vieta che noi, ehm, possiamo trovare, diciamo, delle soluzioni per aggirare questo sistema, quindi, possiamo comunque tranquillamente cercare una soluzione alternativa. Ma, prima di questo vorrei chiederti anche, ehm, se magari nel momento in cui tu, ehm, accetti, diciamo: okay, il cliente è quello, il lavoro che devi fare è quello. Com'è che funziona? C'è tipo un, mhmm, un un contratto, qualcosa che devi firmare? Cioè, co cos'è che dà ufficialmente il via ai lavori proprio a livello ufficiale?
Sì. Mah, semplicemente una mia conferma di disponibilità, dopo che mi è stato detto di che cosa si tratta, le ore che che, ehm, mi mi coinvolgono, e il pagamento. Ehm, però quando questo pagamento avverrà non si sa; però a grandi linee diciamo che so che, ehm, ci ci sono delle delle scadenze in cui mi arrivano i pagamenti e di solito sono 3 mesi o 6 mesi. Però, ehm ehm ehm, c resta sempre fuori qualche cosa, che poi si trascina all'infinito. E, ehm, siccome io, uhm, ho piena fiducia, insomma, sia dell'agenzia per cui lavoro e anche i clienti finali non c'è motivo per cui non paghino. Ho sempre avuto degli ottimi, mhmm, <tsk> riscontri, non, mhmm, somma ma mi mi sembra un un sistema abbastanza onesto, non parliamo di di grandi clienti finali. Ehm <clicks tongue> e però nonostante questo ecco, quindi, quando io so che mi rimangono indietro delle dei pagament
Certo.
non vado <sighs> a ricordarlo perché io trovo che questo sia un qualcosa di, mhmm, <tsk> non lo so, di di <exhales> venale. non non non mi piace insomma parlare di di, mhmm, di pagamenti. Mi mi aspetto che che sia un qualcosa di così, naturale.
SÌ, allora Capi Capisco quello che dici, ma, ehm, purtroppo, ehm, la maggior parte delle persone, ehm, non la pensa come te, or meglio, que magari l l lo l l lo pensa anche ma per via di sistemi e appunto questi detti burocratici che fanno, un mhmm, incasinano le cose, la gente poi l li passa per la testa. Tu però, secondo me, puoi assolutamente, diciamo, sentirti, i nella situ nella situazione di dover, diciamo, ehm, l chiedere il pagamento, ma non chiedere il pagamento del tipo: "Oh ragazzi, datemi i soldi altrimenti vi denuncio tutti", perché questo sarebbe un po' eccessivo, perché tu semplicemente, stai andando, dal g vario cliente, uhm, a chiedere una dimostrazione del tuo valore. Cioè, il l andare a chiedere il pagamento, non è andare a chiedere i soldi e basta, significa anche saper, in modo, ehm i saper confermare in modo definitivo che il tuo lavoro è stato apprezzato, ha portato un benefit e quindi a dimostrare il tuo valore. È questo che devi pensare, non tanto i soldi in sé, nel senso, tu st s hai faticato per ottenere un lavoro, per far per farlo fare, ehm, nella maniera più giusta possibile, quindi è giustissimo che la gente riconosca questo fatto, ti dica: "Grazie per il lavoro svolto, è stato bellissimo", e poi anche andare di conseguenza adesso a a ritirare i sol Un'altra cosa che ti posso anche suggerire è di se visto che comunque questi contatti fin finali a volte capita di averli, di ve verso la fine, quando un meeting cioè, quando un lavoro sta per finire, perché pensi che sia a buon punto, di organizzare una sorta di meeting online e riassuntivo, non dico magari con il dirigente dell'azienda, ma può essere anche un suo collega, il braccio destro o un qualche, insomma, manager, ehm, importante in cui fai un meeting online in cui sintetizzi i progressi: "È stato fatto questo, questo, questo", settimana prossima col col il progetto sarà terminato, il lavoro sarà terminato, e lì, allora specifichi più o meno quanto è previsto, ehm, il tempo, ehm, di pagamento; così almeno tu mandi il messaggio che loro sanno che il lavoro sta finendo, sanno che devono essere pronti a a pagarti e di conseguenza puoi anche darti un'aspettativa, perché loro magari ti dicono: "Sì, ti manderemo la fattura entro 30 gior cioè ti manderemo il saldo della fattura entro 30 giorni", tu intanto inviala, e così dopo sei a posto.
Sì. Mh-mh Okay, quindi tu dici che invece, no, dovrei avere più polso e quindi tenere sotto controllo la la situazione e star dietro anche a questa questa parte. Ehm, de cioè fa parte del mio lavoro quella di, mhmm, ehm, <tsk> dare delle tempistiche e sollecitare quindi i pagamenti, magari in modo professionale, non così, in modo
Sì. Sì. Esatto, però non puntando tanto sul valore economico, ma sul dimostrare cosa hai fatto tu con quel lavoro lì, capito, sul valore che hai portato nel con quel lavoro.
Benissimo. Guarda, ti ringrazio perché avevo proprio bisogno di di una delucidazione, adesso farò seguirò i tuoi consigli. Grazie mille.
Perfetto! Lieto di averti aiutata, quando vuoi, io sono sempre qui, a tua disposizione. A presto.